Iya sih, serem ya, aku juga dengernya. Kayak, "Itu, kira-kira, apa ya, sambel, isinya itu?" <chuckles>
Mhm. Iya, makanya. Iya, benar kata Kakak, berarti heeh?
Waduh. Tapi, nggak Kakak makan kan, itu? Itu, nggak Kakak pakai sambelnya, itu?
Enggak enggak aku pakai. Karena sudah, apa, ne eee, ber sudah berpikiran negatif duluan, <chuckles> begitu. Iya, begitu. Jadi, benar kata Kakak mendingan makan di restoran yang ada sertifikasinya ya, eee, jadi terjamin, eee, semua bahan, eee, kualitas bahan dan teknik memasaknya juga enggak asal-asalan, begitu.
Oh enggak. Mhm. Iya, iya iya iya, jangan dicobalah. I iya. <chuckles> Hmm. Mhm. Iya, betul. Mhm. Iya. Dan na juga kan, kalau di resto itu biasanya emang lebih higienis, walaupun gak semua restoran, itu, kayak gitu ya, pasti kan restoran tuh, ada yang emang mungkin masih kurang higienis kayak kadang mungkin Kakak juga pernah ya, lagi terima makanan terus di piringnya itu, ada, mungkin rambut gitu ya?
Iya. Mmm. Oh iya, aduh itu bikin, eee, apa, geli gitu. <chuckles> Heeh, iya.
Iya kan, kadang juga, gitu ya? <chuckles> Kayak nafsunya berkurang ya? Iya, bikin geli juga itu. Jadinya kan, kayak, gak mau makan. <chuckles>
Iya, Kakak pernah dapat kayak gitu?
Iya, udah beberapa kali sih. <laughs>
Oh, ya Allah geli deh. Oke, eee, heeh.
Iya. Iya, jadi geli. Tapi, kalau aku sih biasanya, mmm, kalau aku ka kalau emang lagi lapar banget ya, aku kayak "Ya udahlah bodo amat yang penting bisa makan," gitu. Udah pulih juga jadinya kan, eee, agak mubazir gitu kalau gak dimakan. Jadi, ya udah, aku paksain aja. <chuckles>
Oh.